Ehm, penso, cioè di sì in casi estremi, nel senso che comunque magari poi, che ne so, tornando a casa, ehm, magari con calma, rilassandomi, poi mi venivano in mente, oppure sai, magari lo avevo conservato in qualche nota. Poi, ehm, io c'ho il telefono della Apple dove c'hanno questa tecnologia sincronizzata, per cui puoi fare magari il log in in maniera remota anche dal computer, cambiare la password, sbloccare, cambiare il PIN, roba di questo tipo. Quindi non dovrebbe essere impossibile. Però lì sul momento, se vuoi fare questa cosa veloce del dello sblocco, se sei sotto pressione o sotto panico, avente più più complicato. Ehm, però sì, poi io mi chiedo appunto, s nel caso in cui qualcuno invece in malafede trova il telefono, ehm, e prova a sbloccarlo, quanto può riuscire a prender dei tuoi dati, de delle tue card, tutto. Mh.
<chuckles> Mh-mh. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Certo, a anche perché soprattutto una persona che, ehm, ora penso siano poche, no, si potranno contare non dico sulle cu dita di una mano, ma comunque saranno molto poche quelle che non hanno nessun tipo di password o di protezione. Però magari qualcuno magari un pochino più in là con gli anni, possibilmente Mh-mh.
<chuckles> Sì. Eh, infatti brava. Sì, sì, sì. Infatti penso agli anziani soprattutto, sai, non è che ci metto vanno a mettere penso per mia mamma anche, somma ce l'ha, ma non c'ha la password perché sarebbe impossi ehm
Esatto. Mh-mh. Poi magari anche a livello di dati conservati forse in quel caso se non sanno molto utilizzare il telefono, ecco forse sono meno i dati che hanno lì protetti, no, qui a livello proprio di password o di account, uhm eh, magari della banca eccetera; però nello stesso tempo se tu hai quel tipo di accesso, ehm, ai ai tuoi conti o proprio semplicemente sai il wallet, ehm, quando tu hai la protezione comunque ti chiede di inserire la password o di usare l'impronta digitale. Ma se tu per esempio non hai nessun tipo di di protezione è proprio facilissimo, no, che in 5 minuti ti possano svuotare praticamente il tuo conto.
È vero, questo è pure vero. Mh-mh. Sì.